Olha, é interessante, de eu botar um videogame, botar um um negócio pra pra alguma atividade. Muito muito interessante.
Isso, olha só. Com a atividade fí o videogame hoje joga criança e joga o adulto, né.
É, verdade.
E isso não precisa de muita gente, você faz com a sua mulher, suas crianças estão lá, de repente você chama outro casal com filhos. Olha, já é uma festa.
É verdade, você me deu aqui uns insights interessantes, gostei muito. Acho acho que agora
Aí trocar umas receitinhas fitness, ter um cantinho da receita, passar na TV alguma coisa
Sim. É, exatamente. Acho que faz todo sentido.
sabe. A a uma brincadeira, sabe, que a coisa seja, assim, na brincadeira. Quando você for comprar isso, compra 2, 3 garrafinhas pra, de repente, fazer um sorteio no dia.
Olha, interessante. É, eu posso fazer um uma atividade como se fosse um mini campeonato de crossfit, de de atividades e e ter, realmente, o o os 2 primeiros ganham uma bebida mais mais fitness ou ou alguma coisa. Realmente você você tá me dando ideias.
Pronto, olha aí, de crossfit. Olha só. Não é? Às vezes você compra um suplemento, um whey, um uma creatina
Exatamente. Uma creatina boa, exatamente, com certeza. Olha, realmente realmente tá sendo muito produtiva a nossa conversa, acho que você desbloqueou completamente a a minha mente, eu estava me sentindo, assim, muito entediado, sem saber muito o que fazer, sabe, eu tô com o estava com esse espaço aqui obsoleto, e a partir de amanhã eu já vou já vou mudar completamente. Eu já tô com várias ideias aqui, depois que você começou a falar, m mui
uma creatina boa. Sabe? Não é? Isso. Olha só põe no papel hein, pra não esquecer rápido. Meça a desenhar, mede os espaços, tira foto pra você levar lá na Decathlon, de repente levar rapaziada lá também tem muita ideia boa. Uma corda pra pular, sabe, pular corda é uma coisa que não não ocupa muito espaço. Aquele trampolim pequeno também, você pode ter num canto.
Sim. Não, já ne já deixei anotado e Eu gosto muito, realmente. É verdade.

É verdade, é verdade. Acho que eu vou ter vou conseguir renovar e ter ideias realmente criativas, por exemplo, posso montar um mini-torneio com os meus amigos, fazer uma espécie de crossfit, mini-crossfit.
Olha só. Olha, exatamente, olha só que ba
Muito interessante o que você você me deu, me deu um insight aqui excelente para que eu possa usar com os meus amigos e tornar, assim, muito prazerosa a tarde de de musculação. Gostei muito.
É. De musculação. Ainda mais nessa época de inverno, de chuva, né, está frio. Você vai ver um um momento desse de crossfit, de como você está falando, nossa, 40 minutos é mais que suficiente.
É verdade. Tá tá ótimo e
Nem muito tempo. De repente fazer um casal, as esposa, alguém faz uma comidinha fitness também, para depois, sabe. Você tem um espaço em casa que está assim meio que tem que ter motivação, né, para você ligar a TV e e fazer uma coisa sozinho.
Exatamente. Não, e eu posso colocar um eu tenho aqui uma aparelhagem de som, eu posso criar várias formas, botar um um momento de relax, posso colocar um um isso, isso, interessante.
Ah, ficava bacana. Relax, aqueles puffs grandões, sabe? E as criança podem estar em um cantinho ali, botar uns joguinhos para elas, sabe. Faz uma sala de jogos/ fitness.
Isso.